Bir seyahat hayatındaki bir kararı değiştirdi mi hiç?
Eee, tabii. Aslında birçok seyahat, hayatımda bir sürü karar almama, eee, vesile oldu diyebilirim. Emm, bunlardan, işte, ilkin, b böyle, Türkiye içinde bir seyahatti, daha sonrası, böyle, yurt dışı seyahatlerimdi ve hepsi, böyle, eee, belli bir kararı almama yardımcı oldu diyebilirim aslında.
Çok güzel. Anladım. Ya, aslında burada, eee, zamanla değişen fikirler, kararlardan bahsediyorsun. İlk olarak, son zaman sana bu Türkiye'deki gezini sormak istiyorum. Ya, o seyahatte ne yaşadın da, ııı, senin için bir, hani, bir karar alma mekanizması oluşunca da bir, hani, bir yapı taşı gibi bir şey oldu senin için?
<chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, şöyle bu benim bir tek başıma gittiğim bir seyahatti. Seyahat de değil aslında, böyle, bir kamp tatiliydi benim için o. Emm, o dönem ben İstanbul'da yaşıyordum, tatile de Çanakkale'de, böyle, Çanakkale'nin en güneyinde bir koya gittim tek başıma.
Tamam. Neredeydi? Müthiş.
Emm, böyle, günlerce konuşmadığım falan oldu o tatilde. Eee, işte, tek başımayım çünkü ve kamp alanındayım. Tamam, insanlar var yine etrafımda ama sonuçta kimseyle muhatap olmuyorum, emm, ve, böyle, o tatilde şeyi hatır yani, eee, fark ettim. İstanbul'da gerçekten, böyle, düşünmeye bile zamanımın olmadığını fark ettim. Çünkü sürekli bir koşuşturma var, sürekli yolculuk yaparken bile, yani, "Ya, işte, otobüste oturabilecek miyim, oradan aktarma yaparken kaç para basacağım, orada acaba, işte, beni ezerler mi?" Hep bunları böyle düşünürken insan gerçekten kendi kafasına, böyle, zaman ayıramıyordu İstanbul'da, benim için öyleydi en azından. Oraya gidince, böyle, o sakinlikte bir tatil yapınca, cidden, böyle, şeyi fark ettim, yani, "Bu İstanbul'da gerçekten ben yaşamak istemiyorum ve gerçekten çok mutsuzum. Kendi sorunlarımı çözecek zamanım da yok ve buradan gitmem gerekiyor." diye düşünmüştüm.
Hımm. Hımm. Evet. Hı hı. A. Anladım. Eee, peki o zaman şunu sorayım sana, bu düşünceni hayata geçirdin mi? Yani, o noktada İstanbul'daki o yoğunluktan, trafik, stres belki, hani, yolda kaybettiğin vakit belki o maddiyat artık, yani, İstanbul seni yormuş gibi görünüyor. Bu kamptan sonra İstanbul'dan taşındın mı?
Hı hı. Evet. Eee, taşındım, evet. Yani, hemen öyle
Müthiş.
hık deyince olan bir şey değil tabii ama, eee, bir, işte, onun üzerine 1 sene, 1,5 sene kadar bir, işte, hazırlık süreci, bunu iyice kafama oturtma süreci artı, işte, daha gençtim aslında, böyle, yirmi küsur yaşlarındaydım, daha 20'lerin başındaydım. Onu, böyle, aileme yedirme işi çünkü onlara anlatmam da gerekiyordu. O, böyle, bir bir süre aldı ama, e, işin sonunda ben ve 2 arkadaşım daha, eee, Datça'ya taşındık.
<chuckles> Hı hı. Evet. A, müthiş. Eee, ya, aslında orada bir karar vermişsin ve bunu uygulamışsın. Peki, bunun sana geri dönüşü nasıl oldu? Yani, İstanbul'dan ayrılacaksın, bir şekilde aileni ikna etmişsin, belki orada bir, hani, işin var, belki, hani, eee, bir hayatın var, arkadaş çevren var vs. Bunların hepsini kenara bırakıp bir anda Datça'ya taşınmak Tamam, yanında 2 arkadaşın var ama bu karar da yine çok kolay olmasa gerek, yani, onun sana dönüşü nasıl oldu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, yani, kararın birazcık daha kolaylaşmasını sağlayan bir pandemi oldu aslında. Eee, onun etkisi çok büyük. Emm, işte, çalıştı ben o zaman bir otelde çalışıyordum İstanbul'da. Çalıştığımız otel kapandı, eee, pandemi sebebiyle. İşte, okul devam ediyordu, okul uzaktan eğitime döndü. Dolayısıyla aslında, böyle, kaçmaya da tam, böyle, hani, en iyi dönem o oldu bizim için ve her şey, böyle, evren bizim kaçmamız için o an, böyle, pandemiyi oluşturmuş gibiydi, yani. Emm, şey yaptık, onu kovaladık ve, eee, gerçekten benim hayatımda verdiğim, hâlâ düşündüğüm zaman en doğru karar buydu, yani.
Hımm. Tamam. Hımm. <chuckles> Anladım. Evet. Anladım. Yani, aslında, o senin de bahsettiğin gibi, hani, o evren en elverişli ortamı yaratmış sizin için ve, hani, o noktada, hani, “Yürü ya kulum!” derler, ya, tam öyle bir şey olmuş. Peki, hani, en ve el verdiğim “en iyi karar” diyorsun, ya, hangi açıdan? Yani, o yoğunluktan çıktın, kendini mi buldun? İşte, belki, karakter gelişimine mi çok faydası oldu ya da, hani, eee ı gittiğin yerde daha güzel işler buldun ve, hani, belki, maddi açıdan mı rahatladın? Yani, o noktada senin için değişen en büyük şey neydi?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, maddi açıdan çok rahatladığımı söyleyemem. Gittiğimiz yerde, ı iii, işte, birkaç ay gönüllü olarak, ımm, gezindik zaten biz. Para falan da kazanmadık. Emm, ve bir çadırda yaşadık, mesela, ilk, iii, birkaç ay. Eee. <clears throat> O yüzden, eee, hani, çok fazla şey yapmadık, ekonomik olarak çok fazla kurtaramadık kendimizi. Sonrasında bir iş bulduk tabii ki. İşte, 2 sene kadar yaşadık orada biz. Eee
Tamam. Hımm. Çok güzel.
iş bulduk, tabii, düzenimizi kurduk ama benim için en önemlisi bir, eee, çok, iii, iyi insanlarla tanıştım orada ve benim yurt dışına taşınmama da vesile olan o Datça'da tanıştığım insanlar oldu, mesela. Emm, onun dışında, işte, eee, nasıl bir insan olduğumu keşfetme fırsatım oldu gerçekten. Eee, çok daha sosyal bir insana dönüştüm. Eee, doğada vakit geçirmekten ne kadar zevk aldığımı fark ettim çünkü İstanbul'da bunu fark etmek kolay değil, eee, ve, aslında, hayatımı da birazcık ona göre çizdim. Küçük şehir insan olduğumu, fa insanı olduğumu fark ettim. İşte, yurt dışına taşınınca da büyük bir şehirde yaşadım kısa bir süre ama sonra yine küçük şehri atmak, hi zorunda hissettim kendimi ve attım bir şekilde. Bu tarz bir sürü kazancı oldu, aslında.
Hımm. Tamam. Evet. Hımm. Anladım. Yani, bir noktada orada kazandığın, hani, belki, para değil ama sosyal ağlar seni bugününe getirmiş olabilir. Bir de o noktada, hani, bir de, hani, 20'li yaşların başında diyorsun o noktada. Hani, tam, belki, karakterini oturtma zamanları, kendini tanımayla vakit geçirdiğin zamanlar o noktada, belki, hani, İstanbul'da kalmış olsaydın ya da, eee, işte, o o tempoda, o yoğunlukta çalışıyor olsaydın, belki, kendini tanıma noktasında biraz daha geç kalabilirdin ya da, belki, hiç tanıyamayabilirdin. Çünkü, hani, doğada vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyorsun, işte, küçük şehir insanı olduğunu söylüyorsun ve, hani, onu deneyimlemeden de bunun farkına varman, aslında, eee, çok da kolay olmayabilir. Peki, bu Datça'da yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a döndün mü? Yani, çünkü ondan sonra bir yurt dışı serüveninden bahsediyorsun. Yoksa direkt, hani, oradaki bağlantıların sayesinde bir şekilde yurt dışına mı çıktın? Nasıl oldu o süreç?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Eee, ben İstanbul'a 2 kez döndüm Datça'ya döndükten ya Datça'ya taşındıktan sonra. İşte, 1 kere Datça'dan İstanbul'a geri döndüm, eee, olmadı. Hatta 3 kere dönmüşüm. Sonra Datça'ya geri döndüm İstanbul'da tekrar bunalınca
Tamam. Hımm. Hı hı.
emm, sonrasında işle alakalı birtakım sorunlar yaşadık Datça'da. Eee, insanlarla birazcık aramız bozuldu. Eee, işte, parasal sorunlar ortaya çıkmaya başladı vs. Eee, bir de Datça'da ev bulmak imkânsızlaşmaya başladı. Çok, böyle, popüler bir yere dönüşünce, tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul'dan Bodrum'a taşındım, Bodrum'dan tekrar İstanbul'a döndüm. Emm, bu İstanbul'a son döndüğüm dönemde, işte, Datça'da tanıştığım arkadaşlarımdan birisi aradı beni, dedi ki Yunanistan'a taşınmak ister misin? Ben de dedim ki tabii ki isterim. Hemen gönder beni ve gönderdi. <chuckles>
Hımm. Evet. <chuckles> Hımm. Anladım. Yani, aslında orada, eee, İstanbul'a gidiyorsun, geliyorsun ama yine hep böyle bir tatil yeri ya da, işte, böyle deniz kenarında küçük yerler o noktada doğayla iç içe ve aslında sen bu senin kendini bulduğun bir yerdi aslında, yani, o noktada. Ama, hani, bu İstanbul'a gidip geldiğin zamanları düşündüğün zaman, orada gerçekten, böyle, seni boğuyor muydu İstanbul ya da, eee, nasıl hissediyordun her İstanbul'a döndüğünde?
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Ya, ilk dönüş süreci aslında heyecanlı oluyor. Çünkü, eee, küçük yerden büyük yere geliyorsun. Daha böyle hareketli yapacak çok daha fazla şey var. Bir de benim arkadaşlarım falan hâlâ İstanbul'daydı çoğu. Eee, dolayısıyla ilk etapta heyecanlanıyordum. Emm, ama, işte, 10 gün ver bana, 10 günün sonunda diyordum ki "Abiciğim, burası gerçekten berbat bir şehir, burada yaşanmaz." Eee, hâlâ da bu arada artık şey de o şimdi yurt dışında başka bir ülkede yaşıyorum Yunanistan'da da değil, yine ufak bir şehre taşındım. Eee, İstanbul'a ziyarete gidiyorum ve gerçekten şeyi düşünüyorum, yani, benim annem, babam, kardeşim bu şehirde olmasa ben bu şehre bir daha hayatım boyunca bir daha asla gelmem. Yani, hâlâ öyle hissediyorum.
Evet. Hıı. <chuckles> Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, o düşüncelerinde, eee, gerçekten netsin orada ve hani, eee, n ist neden istemediğinde belki her İstanbul'a gittiğinde tekrar tekrar hatırlıyor olabilirsin orada. Sana bu yurt dışı, eee, serüveninden önce son olarak şeyi sormak istiyorum. Oradaki 3 arkadaşınla ne oldu? Yani, orada beraber gittiniz ve herkes senin gibi dayanabildi mi yoksa herkes geri mi döndü? Nasıl oldu oradaki süreç?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Emm. Onlar da benim kadar dayandı. Datça, hatta onlar benden biraz daha uzun dayandı. O, benim arada İstanbul'a gidip geri döndüğüm süreçte onlar hâlâ Datça'daydı. Emm, zaten ikisi de aslında benim çok böyle çok çok yakın arkadaşlarım, hâlâ da böyle günlük falan konuştuğum arkadaşlarım yani. Emm
Hı hı. Hıı. Çok güzel.
beraber öyle bir serüvene kalkışmış olmak güzeldi. Eee, onlar da dayandı. Şimdi ama onlar da aynı şekilde, işte, birisi Almanya'da birisi Yeni Zelanda'da, ben de İsveç'teyim. Öyle hayat bizi birazcık dağıttı.
Hıı. <chuckles> Anladım. Peki, hani, oradan sonra Yunanistan'a gittin, işte, birisi bir arkadaşın sana, işte, böyle bir fırsat var, dedi ve sen de hemen kabul ettin. O noktada, eee, işte, ülke değiştirmek sana ne kattı? Orada neyi değiştirdi hayatında ya da, hani, belki hayalindeki gibi miydi her şey?
Hı hı. Evet. Hı hı. Emm. Yani, evet, çünkü çok yüksek beklentilerle gitmedim zaten. Eee, çünkü Yunanistan'a gittiğimi biliyorum. Ekonomisi böyle muhteşem olan bir ülkeye gitmiyorum sonuçta. Eee, ama, hani, Türkiye'den iyi. Yine şöyle bir fırsatım vardı, 2 arkadaş gittik yine, şe 3 arkadaş gittik yine biz oraya. Birisi o Datça'daki arkadaşım, eee, birisi de üniversiteden yakın arkadaşımız. Yine o beraber gitmemizin, iii, verdiği de bir tabii ki avantaj var
Hıı. Tamam. Tamamdır.
ama hayatımda çok fazla şey değişti Yunanistan'da da. Yani, yine, eee, daha sosyal bir insan oldum, birazcık daha profesyonel bir insana dönüştüm çünkü iş aracılığıyla gitmiştik. Ayrıca, işte, Yunanistan'da bir de eşimle tanıştım. Öyle, güzel bir değişiklik de oldu.
Hıı. Tamam. <chuckles> Müthiş. Yani, aslında orada sen hayatında, hani, bu sosyal insan olmanın yanı sıra, hani, belki Datça'da da bu alanda geliştin ama Yunanistan'ın en büyük farkı, hayat arkadaşını bulmuş olman oldu. Yani, o noktada çalıştığın işle alakalı bir şey miydi yoksa tamamen rastgele böyle, eee, hayatın sana getirdiği bir güzellik miydi oradaki eşinle tanışma anı?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Eee, yani, ikisi de aslında. Eee, aynı şirkette çalışıyormuşuz ama biz bilmiyormuşuz. Eee, işte, böyle, bu internetteki aslında bu tanışma uygulamaları var ya, yurt dışında çok fazla, hani, yeni tanışan insanlar çok kullanıyor onu. Aslında eşim de ben de orada, böyle, bir romantik bir ilişki aramıyorduk, yani, insanlarla tanışalım ki birazcık daha, hani, bağlantılarımız kuvvetli olsun, sonrasında başka bir işe kalkışırsak, eee, hani, birilerini tanıyor olalım falan, diye kullanıyorduk bu uygulamaları. Emm, ö o aracılıkla tanıştık zaten. Hani, o amaçla tanıştık. Normal arkadaş olalım, işte, sonra eşim, şu an eşim olan, eee, evsiz kalma durumu vardı, Yunanistan'da onun, ev bulamadığı için. Benim de o yen işte, Datça'dan gelen arkadaşım da taşınıyordu Yunanistan'dan bizim yanımızdan ayrılıyordu artık. Eee, işte ev arkadaşım oldu o benim falan, öyle bir, eee, şey oldu. Eee, hem talih hem de işin de getirdiği bir şey aslında.
Hımm. Evet. Hı hı. A! Hı hı. Anladım. Anladım. Ya, aslında, hani, bu pandeminin tam sizin için çok, eee, uygun bir zaman olması gibi, o noktada, hani, senin şu anki eşinle tanıştığında da o ev arkadaşının çıkmış olması da, hani, o bütün şartların bir araya gelmesi de, hani, eee, bir şekilde sana bir mesaj ya da sen o fırsatları çok iyi görmüşsün ve o noktada hayatın pozitif yönde ilerlemiş. Peki, eee, bu, hani, Yunanistan'daki, eee, macerandan sonra tekrar bir ülke değiştirdim dedin ya, orada ona nasıl karar verdin? Yani ben, eee, Yunanistan'dan taşınmalıyım kararına nasıl vardın?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. İii, ona, ya, bu, böyle, “taşınmalıyım” gibi bir karar değildi. Çünkü Yunanistan'da, işte, Atina'da yaşıyorduk biz ilk etapta. Sonra Rodos'a taşındık. Eee, Rodos cennet gibi bir yer, yani beni bırak, yaşayayım orada uzun bir süre, eee, ama, iii, hem yine bu Rodos da Datça gibi ev bulmak çok zorlaşmaya başladı artık. İii, aynı zamanda eşim İsveçli zaten. Eee, b onun, hani, “Birimizden birinin memleketinde olalım ki en azından birisi, böyle, daha güvende hissetsin kendini, öteki de yanındayken biraz daha güvende olsun.” gibi hissettik, yani, Yunanistan'da çok, böyle, oturaklı bir şeyimiz yoktu. İmm, dolayısıyla öyle verdik o kararı, yani, eşimle beraber, onun memleketinde olmasının etkisiyle beraber.
Hı hı. <chuckles> Hıı. Anladım. Hıı. Peki bu, hani, İsveç'e taşındıktan sonra hayatında neler değişti, onu da sormak istiyorum. Yani, o noktada, hani, Y Yunanistan'da bir kurulu düzen yapma noktasında bir problem yaşadığını söyledin. Çünkü ikinizin de belki memleketi değildi orası. Peki, eşinin memleketine taşındıktan sonra ne hissettin? O noktada, işte, “Ben burada yaşayabilirim.” dedin mi yoksa, hani, daha öncesinde daha hareketli yerlerde yaşadın. Belki, İsveç'te daha küçük bir yerde yaşıyorsun ve o noktada, hani, can sıkıntısıyla mı karşılaştın? Nasıl oldu orası?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. İmm, yani, şöyle, buraya biz taşınalı daha 4 ay oldu. İii, ilk izlenimlerim nasıl, iii, onu anlatabilirim o yüzden. İmm, ilk izlenimlerim gayet iyi. İii, yani, “Ben burada yaşarım.” diyorum çünkü gerçekten dediğim gibi ben küçük şehir insanıyım. Eşim de öyle. Eşim zaten, böyle, İsveç'in kuzeyinde ufacık bir köyde doğmuş büyümüş. Dolayısıyla çok büyük şehir insanı değil yani o da. İmm, burada şimdilik memnunuz hayatımızdan. İii, ben çok memnunum. İşte, İsveç çok güzel bir memleket bence. İii, şey de güzel, yani doğası da güzel, insanlar da, böyle, soğuklar ama, iii, saygılılar ve birine yaklaştığın zaman çok da tatlı insanlar olduklarını da görüyorsun. İii, biz bir de, böyle, İsveç'in en sahil, en yaz kasabasını bulduk yine, oraya taşındık. O yüzden her şey yolunda, yani.
Hıı. Tamam. Hı hı. Müthiş. Hıı. Evet. Hıı. Anladım, ya, bir noktada, hani, senin işin burada, hani, o o Çanakkale'deki kamptan beri aslında, o doğayla olan ilişkinin farkındasın. İşte, belki, iii, kendini tanıma sürecine başladın orada ve, hani, ondan sonraki süreçte de devam etti bu. Aslında, bir sürü de maceraya atılmışsın orada, eee, Yunanistan'dan tekrar, işte, eee, İsveç'e ve o İsveç'te de, hani, bir noktada, eee, eşinle beraber şu an küçük bir şehirde, y bir yine de yaz kasabası şeklinde ya da yaz, ııı, en yaza yakın <chuckles> yerinde yaşadığını söylüyorsun ve o noktada mutlu olduğundan da söz ettin. Aslında, yani, çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum bu konuda.
Hı hı. <chuckles> Evet. Kesinlikle, hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Böyle, aslında, ta o kamp döneminden bugüne kadar hepsini konuşabilmek çok iyi hissettirdi bana. İii, tekrar güzel bir deneyimdi, hepsini tekrar yaşamış oldum. İii, çok teşekkür ederim soruların için de, çok sağ ol.
Ben teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.